À, bạn ơi cho mình hỏi á, hổng biết là bạn có bí quyết mặc đẹp mà với ngân sách hạn chế hông?
Ờ. Ờ, với mình ấy thì, ờ, cái bí quyết để mình có thể thử nghiệm nhiều loại quần áo này, mình có thể có một cái phong cách ăn mặc đẹp mà lại không bị, ờ, tốn quá nhiều tiền ấy. Thì thứ nhất đấy là mình sẽ mua những cái món đồ mà nó dễ phối với nhau này, và thứ hai đấy là mình sẽ tận dụng cái việc đấy là mua lại những cái đồ cũ và đồ si đấy bạn ạ.
Ừm. À, ra À, mình thấy cái này cũng hợp lý ha, giống như là, vừa mặc đẹp mà cũng, ơ, tiết kiệm rất là nhiều khi mà mình mua lại đồ si nà. Ờ, vậy thì không biết á là đối với bạn á thì, ờ, bạn nghĩ là cái điều gì quyết định cái phong cách của bạn, ví dụ như là tiền, gu, hay là thái độ khi mặc?
<laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi. À. Mình ấy thì là mình sẽ rất là thích cái việc đấy là mình có thể thử nghiệm nhiều những cái phong cách ăn mặc nó khác nhau ấy. Ví dụ như là ngày hôm nay thì cái phong cách của mình nó có thể hoàn toàn là rất là điệu đá, rất là nữ tính, hơi bánh bèo một tí và ngày mai khi mà cái, a, kiểu, tâm trạng của mình nó nó lại, kiểu, h cảm thấy là hơi nổi loạn một tí đi, thì là mình lại rất là thích ăn mặc theo cái kiểu là hơi thiên hưởng hip hop này, xong rồi mặc những cái đồ mà nó hầm hố một chút. Đấy, thì thật ra là mình không có một cái gu nhất định đâu, chủ yếu đấy là tùy theo cái tâm trạng của mình thôi.
À. Ừm. <laughs> Ờ, ra là vậy. Có nghĩ là tâm trạng vui thì mình sẽ, ơ, phối đồ khác, mà tâm trạng, ờ, không vui thì lại có một cái kiểu khác, đúng hông? À, thấy là bạn cũng rất là phong phú luôn á. Vậy thì hông biết á nha, cái việc mà bạn phân bổ ngân sách để mà mỗi tháng cho cái việc mua đồ á, thì, ờ, hổng biết là bạn phân bổ như thế nào ta?
<laughs> Ừm. Chính xác. À, à, thì mỗi tháng thì mình sẽ giới hạn cái việc đấy là mình có thể bỏ ra cái số tiền để mua đồ, đấy là 2.000.000. Đó, thì cái này thì bao gồm tất cả các, á, các cái thể loại món đồ mà nó liên quan đến quần áo nha. Tức là kiểu kể cả là giày, hay là dép, hay là túi xách, hay là quần áo, váy gì thì nó cũng sẽ chỉ gói gọn trong cái mức là 2.000.000 đó thôi. Thì nó cũng chiếm một cái phần, gọi là, một cái phần trăm nhất định ở trong cái thu nhập của mình đó bạn.
Ờ! Ừm. À, hợp lý. Ừm. Mình thấy là cái việc mà bạn bố trí và phân bổ cái việc, ờ, mua đồ trong tháng cũng rất là khoa học luôn. Ờm, có nghĩa là bạn chỉ chi tiêu ở trong cái khoản mà bạn đặt ra thôi. Ồ, rất là tuyệt vời luôn! Ừm, vậy thì không biết là khi mà bạn mua đồ như vậy á, thì bạn sẽ ưu tiên mua món cơ bản trước hay là bạn mua cái món nổi bật hoặc, ừm, nó tạo điểm nhấn?
Ừm. <laughs> Ừm. Đúng rồi! Ừm. Ờ. À, thường ấy thì là mình sẽ thích mua những cái đồ mà nó nó kiểu nó vẫn có điểm nhấn nha, nhưng mà nó sẽ rất là dễ để phối với nhau và tạo thành các cái phong cách khác nhau ấy. Ví dụ như là cùng một cái, a, áo phông màu hồng đi, nhưng mà cái áo phông đấy thì là nó sẽ có điểm nhấn đấy là nó sẽ có cái xẻ tà ở hai bên này, đấy là một cái áo, ơ, gần đây mình mới mua. Thì cái áo đấy khi mà phối với cả quần jean, những cái quần bò nó đơn giản ấy, thì nó sẽ tạo ra cái phong cách rất là năng động. Nếu mà mình phối với cả một cái chân váy mà nó hơi ừ, nó hơi bồng xòe một chút thì là nó sẽ tạo ra cái phong cách rất là nữ tính. Đấy, và cái màu hồng ấy thì nó lại rất là dễ phối, mì mình chọn một cái màu hồng mà nó không chói quá, mà nó hơi kiểu nó nó nó ừ, hơi nhạt nhạt mà nó hơi đậm đậm một chút ấy. Đấy, thì nói chung là nó sẽ rất là dễ để phối với cả rất là nhiều các cái màu khác. Thì đấy cũng là một cái cách để khi mà mình mua ít quần áo nhưng mà mình vẫn có thể tạo ra nhiều phong cách từ những cái bộ đồ của mình đó.
<chuckles> Ừm. Ừm. Ừm, thú vị nha! <laughs> Ừm. Ừm. Ờ. Đúng rồi. Ờ, đồng ý nha, giống như là, kiểu là, bạn ưu tiên mua những cái món đồ nổi bật để, giống như là, nó cũng, ơ, phối được với nhiều loại quần áo, mà cũng hông có bị tốn quá nhiều tiền, đúng hông? Ờ, vậy thì không biết á là có cái món nào mà bạn, ờ, mua mà, giống như là, bạn, à, cảm thấy là đầu tư xứng đáng cho nó hông? Ví dụ như là giày tốt, áo khoác hay là những cái bộ, ờ, bộ đồ đẹp á?
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Ờ. Ờ, đối với mình ấy thì là mình thấy là cái cái đồ mà đáng để, gọi là, đầu tư tiền vào nhất chính là giày. Giày dép của mình thì không bao giờ có chuyện là mình sẽ mua đồ cũ và mình sẽ chọn những cái đôi giày mà nó tương đối là tốt và nó tương đối là đắt tiền. Thậm chí là mình có thể nhịn 1, 2 tháng mình không có mua bất cứ một cái món đồ nào chỉ để mình để dành đủ tiền mình mua được một cái đôi giày mà nó có chất lượng tốt thôi, vì một cái đôi giày có chất lượng tốt thì nó sẽ phục vụ rất là nhiều cho mình trong cái quá trình mà, kiểu, mình đi lại rồi vận động ở xung quanh ấy. Đó, thì đấy sẽ là mình hay đầu tư vào nhất đấy bạn ạ.
Yeah, Ừm, hiểu nha. Ừm. Đúng nha. <chuckles> Mình thấy cái này cũng hợp lý á, tại vì giày mình mà sử dụng nhiều, mình đi lại cũng nhiều, cho nên là mua cái, a, đồ tốt thì nó sẽ bảo vệ cái chân của bạn tốt hơn, đúng hông? Ừm.
<chuckles> Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, vì cũng đã từng có một thời gian mà mình đi những cái đôi giày mà nó hơi rẻ tiền một chút ấy, tuy là nó sẽ không tốn kém về mặt tài chính đâu, nhưng mà nó sẽ gây ra cái cảm giác rất là đau chân, đau bàn chân của mình khi mà mình đi lại ấy. Đấy, thì xong rồi về sau thì mình ừ, bởi vì là nó đau chân như thế, nên là mình đâu có sử dụng được những cái giày đó nhiều lần hay là nhiều dịp đâu. Thành ra là đến cuối cùng thì mặc dù giá nó rẻ, nhưng mà nó lại rất là tốn kém vì nó không có sử dụng được nhiều á bạn.
Vậy thì à. Mình hiểu nha. Ừm. Hiểu. Ừm. Cái này mình cũng đồng ý luôn á. Thực ra cái đôi giày nó cũng rất quan trọng luôn. Ờ, vậy thì ngược lại á nha, thì không biết là có cái món nào mà bạn hông bao giờ mà chịu chi nhiều cho cái cho nó hông?
Ừm. <laughs> Ừm, đối với mình ấy thì là mình rất là thích mua những cái đồ trang sức mà nó rẻ tiền thôi, những cái món phụ kiện nho nhỏ mà nó chỉ, kiểu, ờ, giá nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 50.000 đổ xuống ấy. Đấy, thì là mình lại rất là thích mua những cái đấy, cái món đồ kiểu như thế, thì mình cảm thấy là nó rất là dễ để có thể, gọi là, phối lại và tạo điểm nhấn cho cái bộ trang phục của mình. Ví dụ như là mình ăn mặc những cái quần áo nhìn nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi mà mình phối với cả vòng, hay là mình phối với cả những cái phụ kiện khác như là khuyên tai hay là kẹp tóc á, thì là nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái cái trang phục đó luôn. Nhưng mà mình lại nghĩ là, ừ ừ, đấy, những cái, ơ, những cái món trang sức đấy thì thật ra là bỏ ra một cái số tiền rất là nhỏ thôi là đã đủ để mua những cái món mà nó nhìn nó rất là hay và nhìn nó rất là đẹp rồi. Thế là mình không có đầu tư quá nhiều về cái cái đó.
Ờ, ra vậy. Ừm. À, thú vị nha. Hiểu, hiểu. Ừm, <tsk> vậy thì không biết là, ờ, đối với bạn á nha, trong cái tủ quần áo của bạn á, thì có cái món đồ nào mà bạn thấy là nó rất là đa năng hông? Có nghĩa là, ờ, bộ đồ nào bạn phối cũng được hết trơn á.
Ừm. <laughs> Ừm, thì đó, nói chung là những cái đồ mà mình cảm thấy đa năng nhất ở trong tủ của mình đó là có, ơ, thứ nhất là áo sơ mi và thứ hai là áo phông. Thì khi mà mình chọn những cái áo như thấy thì, ừ, mình cũng sẽ có những cái, gọi là ờm, mình sẽ chọn những cái đồ mà nó có một cái điểm nhấn gì đấy để tạo nên cái sự khác biệt ở trong cái đồ đó. Ờ, nhưng mà tuy nhiên thì nó vẫn rất là rất là dễ phối ấy. Ví dụ như là một cái áo sơ mi cổ nó hơi nhún một chút, nếu mà mình chỉ cần mặc một cái áo thêm một cái áo khoác ở ngoài ấy thì là nó sẽ tạo ra một cái phong cách khác, và khi mà mình phối với chân váy thì nó sẽ là một kiểu khác, và khi mà mình phối với quần tây thì nó sẽ là một kiểu khác chẳng hạn. Đó.
Ờ, ra là vậy. Ừm hừm. Hiểu. Ừm. Ừm, hợp lý quá nha bạn. Ờ, đúng rồi đó, áo phông, ơ, với lại, ờ, áo sơ mi cũng rất là dễ trong cái việc phối đồ luôn, ờ, mà nó cũng hông nhiều tiền cho cái cái cái trang phục đó nữa. Ờ, vậy thì không biết á nha, cái việc mà, ờ, phối đồ của bạn á, thì bạn thường là tự nghĩ ra hay là bạn, à, tham khảo ở trên những cái trang như là Pinterest nè hoặc là những cái trang, a, TikTok chẳng hạn? Ờ.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừm, thì là mình thì mình cũng lấy cái cảm hứng ăn mặc từ rất là nhiều, à, nơi đấy bạn ạ. Ví dụ như là như bạn đã có nói đấy, đấy là mình cũng hay xem ở trên Pinterest này, với cả mình cũng hay xem ở trên TikTok, và mình cũng hay theo dõi một số những cái bạn mà các bạn ấy có cái phong cách phối quần áo mà mình yêu thích ở trên Instagram nữa. Đấy, mình thì mình follow rất là nhiều bạn, thế nên là cũng, gọi là, ờ, đi theo nhiều những cái phong cách khác nhau đấy bạn ạ.
Ờ, ra vậy. Ừ hưm, ừ. Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu, và mình, ờ, đúng là khi mà tham khảo ở trên những cái trang này thì, giống như là, bạn cũng có nhiều cái ý tưởng, ờ, để mà phối đồ của bạn hơn. Ờ, thì nãy bạn cũng có nói là bạn, ờ, mua đồ, ờ, gọi là, mua đồ secondhand á. Ờ, vậy thì không biết là khi mà bạn mua như vậy á, thì nó vừa tiết kiệm nhưng mà bạn có kiểm tra chất lượng của nó hông? Và bạn kiểm tra bằng cách nào?
Ừm. Đúng rồi. Ờ. <chuckles> Ừm. Ờ, thì thật ra ấy, đấy là, ờ, mình có một số những cái khu vực mà mình sẽ hay đi đến để mình mua những cái đồ si như vậy. Ờ, và mình sẽ tìm đến những cái hàng mà mình biết là, ừ, trước đấy là mình đã từng mua ở đó và mình có cái trải nghiệm tốt. Thì ví dụ như là có một số những cái hàng, ừm, đồ si mà mình hay ghé thăm ấy, thì họ sẽ có 3 cái khu vực, một là cái đồ si loại một và đồ si loại hai và những cái loại đồ đổ đống ra ấy. Đó, thì thường là những cái đồ si loại một thì nhìn nó rất đẹp, chất của nó rất là rất là tốt và, ờ, cái tình trạng của nó thì tương đối là mới, nó gần như là đồ gần như mới luôn ấy. Thì cái giá của nó cũng khá là cao, có đôi khi là nó gần như là kiểu xấp xỉ với cả một cái món đồ mới luôn, thì mình rất là hạn chế mình chọn đồ ở cái khu vực đó. Ờ, đối với các cái đồ mà đổ đống ấy thì là nó lại rất là khó để mà có thể tìm ra được một cái món đồ mà nó đẹp và nó có chất lượng tốt, thì chủ yếu là mình sẽ chọn ở cái khu vực mà nó là đồ loại hai. Thì ở những cái đồ loại hai đấy mình cũng sẽ để ý là, ừ, nếu mà nó có những cái lỗi nó nhỏ nhỏ thôi, kiểu một cái vết, a, vết rách hoặc là cái vết thủng nó hơi bé xíu một tí mà hoàn toàn là có thể che đi được, thì là mình sẽ chọn mua những cái đó, hoặc là có một cái vết bẩn nó rất là nhỏ mà về giặt ra thì nó có thể sạch được thôi, thì là mình cũng sẽ mua. Đó, thì khi mà mình mặc cả các thứ thì là thực sự là cũng có nhiều lần mà mua được giá rất là rẻ và những cái món đồ đấy thì sau này mình mặc rất là nhiều và nó rất là bền luôn đó bạn.
Tại vì À ha. Ờ. Ừm. Ờ. Vậy thì Nói chung là bạn cũng, ơ, kiểu là, có kinh nghiệm ở trong việc là mua, ơ, đồ secondhand, cũng như là cũng biết có một cái chỗ rất là chất lượng và tin tưởng để mua, đúng hông? Ờ, thì bên cạnh việc mà bạn mua đồ secondhand như vậy á, thì, ờ, mình nghĩ là bạn cũng, ơ, hay thích mua đồ online, đúng hông? Vậy thì không biết là nếu mà mua đồ online á thì làm sao mà để bạn tránh là mua với cái giá cao mà lại, ờ, giống như là, tránh cái việc mua sai, cái cái cái s kích thước là cái size, hoặc là cái chất vải kém á, làm sao mà để bạn có thể tránh được điều này?
Ừm. <chuckles> Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ. À, thì thật ra là cũng có một vài lần là mình thật sự là cũng không thể tránh được cái việc đó là, à, cái, a, đồ mà mình mua ấy ở trên mạng thì nó nhìn một kiểu, nhưng mà khi mà lấy về thì nó lại nhìn một cái kiểu hoàn toàn khác đâu. Thì có một cái rất là may đấy là hiện tại thì là các cái sàn thương mại điện tử ấy, đa phần là cũng có cái chính sách hoàn trả hàng, khi mà mình nhận hàng về một cái là mình chỉ cần mở cái bao bì người ta đóng ở ngoài ra ấy, là mình đã nhìn được là từ chất vải, cái màu sắc, cái kiểu dáng nó có tương đương với những cái gì mà mình nhìn thấy ở trên cái hình ảnh minh họa hay không. Thì nếu mà trong trường hợp là nó không có giống, thì mình sẽ để nguyên cái nhãn mác này, các cái, a, mác của cái quần áo đấy này, với cả cái giấy gói ngoài ấy và mình sẽ, gọi là, thực hiện hoàn trả hàng cho bên bán hàng luôn. Đó, thì đấy cũng là một cái cách rất là hay để có thể tiết kiệm cái chi phí, tránh được cái việc đấy là mua phải những cái món đồ mà không vừa ý, nhưng mà vẫn phải mặc, vẫn phải sử dụng á bạn.
Ừm. Đúng rồi bạn. Ừm, hiểu. Hiểu, mình hiểu. Ờ, nói chung là bạn cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc mua, ơ, mua đồ online nè, cũng như đồ secondhand luôn, vậy là, kiểu là, cũng tránh được rất là nhiều cái rủi ro khi mà mua đồ. Ờ, cho nên là mình thấy là đúng là bạn, ờ, bởi vì vậy mà bạn có thể mua được những cái đồ rất là đẹp mà với cái ngân sách hạn chế như vậy luôn á. Ờ, vậy thì hông biết là bạn có cái kỷ niệm nào mà, giống như là, bạn mua được một cái món đồ hời mà bạn, ờ, tự hào bởi vì bạn mua được nó hông?
Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm, đúng rồi. <chuckles> À, có nha, có nha. Tức là mình vẫn nhớ là có một cái đợt mà trời bắt đầu trở lạnh, trời miền Bắc bắt đầu trở lạnh ấy, thì là mình đến cái khu vực, à, đồ si với một cái mong, a, với một cái ý nghĩ đấy là mình sẽ chỉ đi dạo thôi, mình xem xem là có cái áo khoác nào mà nó ổn ổn hay không. Đấy, để sau đấy là mình mua, thì ngay lập tức là lúc đấy là mình đi qua một cái hàng mà mình cũng quen lâu rồi, thì là cái cô đấy cô ấy có vẫy mình vào và bảo là, ừ, "Đây, dạo này thì là mới có hàng về này, có muốn vào xem không?" Thì lúc đấy là mình vào xem và tự nhiên là mình nhìn thấy một cái áo mà chất nó rất là đẹp, nó rất là dày dặn, áo phao mà nó nhồi bông mà mình, kiểu, bóp vào mình cảm nhận là cái chất bông ở trong đấy nó rất là tốt, nó cũng sẽ không bị xẹp khi mà mình giặt, hay là mình làm gì nó ấy. Đấy, thì ngay lập tức là mình đã mua luôn. Ờ, và mua với một cái mức giá rất là rẻ nha, bởi vì là mình là khách quen ở đó và cũng là hàng mới về á. Đấy. Ừm.
Ờ. Dạo. <chuckles> Ừm. Hiểu. Wow! Ừm. <chuckles> Nói chung là r cũng rất là tự hào và cũng rất là vui bạn mua được một cái món hời mà với cái giá rất là tốt luôn. Ờ, vậy á bên cái cạnh mà bên cạnh mà bạn việc, ừm, mua một cái món hời như vậy với cái giá rẻ như vậy, ờ, vậy thì bạn có từng, giống như là, bị mắc sai lầm khi mà mua sắm hông? Ví dụ như là mua một rất là mắc, mà bạn, ờ, sau đó thì bạn cảm thấy rất là hụt hẫng luôn?
Ừm, đúng rồi. Ừ. Ừm. Ờ! <chuckles> Ờ, thì thật ra là, đấy, cái cái đợt mà mình mua được cái áo kia ấy là về sau là mình còn phát hiện ra nó là hàng hiệu cơ, kiểu, nó là thuộc một cái hãng mà nó rất là lớn, và đáng lý ra là cái số tiền mà mình phải bỏ ra nó sẽ cao hơn rất là nhiều nếu mà mình mua một cái áo hoàn toàn mới ấy. Thì đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là rất là vui của mình. Còn ngược với cả cái trải nghiệm đấy, thì cũng có đôi khi là mình mua những cái đồ si về, xong rồi mình sẽ phát hiện ra là, ừ, cái lúc mà mình kiểm tra đồ ấy, mình không có kiểm tra cẩn thận. Thế là đến lúc về thì mới phát hiện ra là nó có những cái vết ố, hay là những cái vết bẩn mà thật sự là không thể xử lý được, không thể giặt được, thì đến lúc đấy là mình lại phải, ờ, kiểu, biến tấu những cái món trang phục đấy đi để có thể là mặc được thay vì là, kiểu, bỏ nó đi bạn ạ.
ra vậy ư? Ừm. rồi. Ừm, ừm. Ờ, hiểu nha. Nói chung là bạn cũng, kiểu là, có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc xử lý cái, ơ, những cái đồ mà mua về mà có vấn đề thì cũng xử lý được luôn, kiểu giống vậy. Ờ, vậy thì hông biết á nha, ờ, giống như là, bạn có tránh cái kiểu đồ nào, kiểu là mua cái kiểu đồ nào mà bạn thấy á không phải nó dành cho bạn hông?
Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ồ, thật ra thì là mình sẽ rất là tránh mua những cái đồ mà họa tiết nó quá là nổi bật, xong rồi màu sắc nó quá là sặc sỡ, nó có quá là nhiều màu ấy, đấy. Thì, ờ, thứ nhất đấy là nó sẽ không có phù hợp với cả cái hình ảnh của mình và nó không có phù hợp với cả cái thân hình của mình. Và nó cũng không phù hợp với cả một cái màu da mình nữa, đấy, thế nên là mình sẽ rất rất là hạn chế mình mua những cái món đấy luôn. Với cả thứ hai đấy là những cái món như thế thì sẽ mặc được rất là ít dịp ấy, và nó rất là khó để mà có thể phối ra được những cái, a, bộ đồ đẹp từ những cái món như thế thì mình sẽ rất là hạn chế trong cái việc là mình mua những cái món đồ như vậy luôn á.
Ờ, hiểu, hiểu, hiểu. Mình cũng đồng ý với cái điều này luôn nha. Có nghĩa là, ừm, cảm thấy là nó không có phù hợp thì mình cũng muốn tránh để mà mua, giống như là, vừa tốn tiền mà phù hợp với bản thân của mình nữa nha. Ờ, nha, ờ, đối với những bạn mà, giống như là, cũng muốn mặc đẹp nhưng mà mua với một cái ngân sách hạn chế thì, ờ, bạn khuyên nào cho cho điều này hông?
Ừm. .Á, quên. Ừm, đó. Ừm. Ờ, thì nói chung là mình thì mình khuyên mọi người đấy là hãy, gọi là, mở lòng ra và có một cái, ơ, cách nhìn nó cởi mở một chút về cái việc là mua những cái món đồ cũ hay là những cái món đồ si ấy. Bởi vì thật sự đấy là qua rất là nhiều năm kinh nghiệm đi săn đồ si thì mình thấy là cái việc mà đi săn đồ si nó sẽ, gọi là, hơi cần phải bỏ công bỏ sức ra một chút. Nhưng mà bạn sẽ tiết kiệm chi phí rất là nhiều luôn, công nhận nha. Ờ, có nhiều người thì sẽ có cái tâm lý khá là e ngại, kiểu: "Ôi, mua lại đồ cũ thì không biết là chất lượng như thế nào, rồi, ờ, không biết là có vấn đề gì hay không." Nhưng mà thật sự là nếu mà đồ si mà biết cách chọn và biết cái cách để xử lý và biết cái cách để, gọi là, phối những cái món đồ đấy lại với nhau ấy, thì nó sẽ là cái cách rất là hay để bạn có thể thử nhiều những cái phong cách khác nhau, mặc những cái bộ đồ rất là đẹp mà không cần phải bỏ ra một cái số tiền quá lớn á.
Ừm. Ờ. Cái này nha. Đúng rồi. Ừm. Ờ, đúng rồi, ra là vậy luôn. Ờ, thì khi mà hôm nay nha, khi mà nói chuyện với bạn và nghe bạn chia sẻ về cái bí quyết mặc đẹp với ngân sách hạn chế, cũng như là những cái kinh nghiệm của bạn trong cái việc lựa đồ nè, và mua đồ, ờ, thì mình thấy là mình cũng học được rất là nhiều điều từ cái sự chia sẻ của bạn luôn. Ờ, rất cảm ơn bạn ngày hôm nay luôn á.
Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, mình thì, ờ, cũng rất là cảm ơn bạn nha, bởi vì là đã ngồi lắng nghe mình chia sẻ những cái câu chuyện cá nhân, những cái quan điểm và những cái kinh nghiệm cá ngân của mình trong cái chuyện là làm thế nào để mình có thể mặc những cái bộ đồ đẹp và thể hiện được nhiều phong cách nhưng mà, kiểu, vẫn tiết kiệm rồi không cần phải dùng quá là nhiều tiền ấy. À, cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Tạm biệt bạn nha.
Cảm ơn bạn nha. Bye nha!